で、一番下のクラスで、生徒ほぼ全員日本人で、先生だけカナダ人っていう状況で。で、だったら別に、日本の英会話学校行ったらいいんじゃないって言う。別にカナダである必要ないじゃんって。全員日本人で。
うんうんうん、はい。 <laughs> <laughs> 確かに。<laughs> はい。
ははははい。
へえ。
で、でも全然先生の言う事は全く聞き取れず。英語が分からないので。授業全然ついてけないんですけど、ただ、あの、黒板見ると書いてある内容が、あの、否定文の作り方とか
ええええ。ほお。 あ、はい。 はい。 ええ。 うんうん。
Be 動詞の使い方とか、中1レベルなんですね。やってる事が。あの、一番下のクラスなんで。
あ、はい。 ええええ。 あ、はい。
<laughs> なので、今更勉強する事でもない。で、Be 動詞の使い方ぐらい分かるって感じで。今更、あの、勉強する内容でもないんですけど、ただ先生に時々、あの、質問を当てられると、あの、さっぱり何を言ってるか分からないので、いつも黙ってたんですね。<laughs> なので、先生からははい。
うーん。はい。 ええ。 はい。 <laughs> ああ、じゃあ、もう、基本的なそのええ。いや、もう基本的な、その英語の基礎、あの、読みええ、読み書きは、あ、読みかそうですね、読み書きは多少、あの、基礎で分かってても、とにかく、その話してる事が分かんないって言うのが、もう、とにかく問題だったんですよね？
あ、どうぞ。 はい。 はい。 そうなんです。先生から、あの、凄いシャイな子ね、みたいな子にいつも言われたんで。シャシャイじゃなくて、あの、返す言葉がないんですで、話せないんですとか言って。<laughs> あの恥ずかしがらなくていいから何か話してって、いつも言われたんですけど。いや、話す言葉が見つからなくてって感じで。
うーん。 <laughs> はい。<laughs> はい。 うーん。 あ、はい。<chuckles> ええ。じゃあ、えっと、そこにええええ。えっと、1か月間でしたっけ？
はははい。 そんな感じで。はい。 はい。その、特に、む無駄な1か月間と言うか、何にも学ぶことがなく卒業して。で、しばらくは、あの、ま、カナダの生活、なんこう、バンクーバーにいたんですけど、バンクーバーの生活を楽しんでまして。で、そこで、ある新聞記事で求人情報見つけたんですね。
<laughs> はい。ええ。 ええ。 はい。 はい。